Mhm, also, bei mir jetzt selber im Wald habe ich total Glück und da ist es wirklich sauber. Also, ja, ich scheine 'n sauberes Dorf zu haben. <laughs> Gott sei Dank. Ja, also, das ist da habe ich Glück gehabt. Aber es gibt schon andere Stellen, wo man vielleicht mal zu Besuch ist und denkt: „Also, sagt mal Leute, ne? Das muss ja wirklich nicht sein.“ Also, ich habe auch mal 2 gesehen, die haben permanent, äh, Kippen aus dem Auto geworfen bei 'ner Obstwiese. Und da bin ich dann auch hin und habe denen gesagt, was das soll, ne? Das geht ins Grundwasser und sie sollen ihren Dreck gefälligst wieder me mitnehmen, ne? Äh, ja, äh, das waren echt 2 chaotische Typen da im, ähm, Auto, 'ne Frau und 'n Mann, den die hatten fast keine Zähne mehr im Mund, die hatten offensichtlich 'n starkes Drogenproblem auch. Ich bin dann wieder gegangen, ne? Nicht, dass sie irgendwas, äh die Spritzen auf mich werfen oder so. Ähm, <laughs> aber es war sehr gruselig, ne? Ähm.
Okay. Ja, okay, ja schön. Schön. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ja, das das hört sich also, warst du auf jeden Fall auch sehr mutig in dem Moment, wo du sagst: „Ich bin dahin und habe gesagt: 'Bitte mit eurem Müll'“ Haben die denn überhaupt reagiert oder ähm?
Ja. Ja, ja, die haben gesagt, dass es ihnen, also, äh um es jetzt nett auszudrücken, es, äh, total egal ist die Umwelt und so, ne? Also, totale Egoisten einfach, ne? Und von denen gibt es leider, leider Gottes viel zu viele auf dieser Erde.
Okay. Okay. Mhm. Okay, aber es ist wirklich bewundernswert, dass du gesagt hast: „Nein, das gehört sich nicht und ich schreite da ein“, und ja, du hast dich auch dann so 'n bisschen auch in Gefahr begeben in der Situation, ne?
Ja, in dem Fall auf alle Fälle, weil also, wenn du gesehen hättest, wie die 2 aussahen, mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen, aber ich wollte in dem Moment 'n gutes Vorbild sein für meine Kinder, ja? Ähm, das da habe ich echt hinterher gesagt: „Um Himmels Willen, den Weg hätte ich mir lieber ersparen können.“ <laughs>
Mhm, okay. Okay. Ja, wollte gerade sagen, eigentlich, wenn wenn wenn man, ähm also, es hat ja in dem Sinne wahrscheinlich dann nichts gebracht, wenn die dich dann ja, die haben hoffentlich dich nicht beleidigt, sondern eher nur die Natur beleidigt dann, ne? Mhm.
Ja. Ja, wer weiß, welche Auswirkungen es letztendlich hatte, ne? Vielleicht haben sie gesagt: „Oh, guck mal, da ist ja mal 'n 'n anständiger Mensch, vielleicht sollte ich mich auch ändern oder so“, ne? Ich meine, die sieht noch gut aus und hat noch alle Zähne, wer weiß denn, vielleicht haben sie sich an mir ein Beispiel genommen. <laughs> Ich hoffe es, dass irgendwas auf sie abgefärbt hat. Man weiß ja nie, ne? W welche Spuren man hinterlassen hat, aber genau.
Okay, <laughs> o okay. Ja, man weiß nicht, vielleicht kommt 'ne ja, so so 'ne späte Erkenntnis könnte ja manch manchmal auch da sein. Ja, du, das war sehr interessant, muss ich sagen. Und toll, dass du das so mit uns geteilt ha oder mit mir geteilt hast. Wirklich sehr spannend. Danke.
Ja. <laughs> Sehr gerne, danke auch. Tschüss.